Conozco, bueno, algo de Shakespeare, pero mira, esa no la había escuchado, o sea, he escuchado, obviamente, la historia de Shakespeare, principalmente las más, eh, conocidas, pero mira, esta no la he Sí, <chuckles> pero, quién no quién no la conoce. <laughs> Pero Ajá. Pero esta Yo realmente me me he inclinado mucho por los temas más motivacionales y como de crecimiento personal. Pero bueno, qué interesante que te gusten estos temas, eh, y aparte de los del pasatiempo de la lectura, por ejemplo, ¿qué otros intereses te gusta hacer o hobbies? ¿Te gusta algún deporte?
Mm. Mm. Romeo y Julieta. <laughs> Sí. ¿Quién no la conoce? Esa y Hamlet creo que es. Ujú. Okey, entiendo. Ujú. Ujú. La verdad que, un, deporte que a mí me fascina, lo hago u 2 a 3 veces a la semana, es natación, me parece que
Oh,
es el deporte que conecta a mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, algo así, o sea, es como que me siento en casa, con mi cuerpo. Es raro de explicar, pero sí. <chuckles>
Ujú. Sí. Sí, siempre he querido aprender. <laughs> No. <laughs> Culpa de mi madre, culpa de mi madre, por estar sobre protegiendo. <laughs>
<chuckles> Oh, <chuckles> sí deberías, la verdad. Pero sí sabes nadar. Oh, no, sí deberías, por si acaso. <chuckles> <chuckles> Sí, sí. Sí deberías, porque es algo que sí se necesita saber.
Sí, es sí, sí, entiendo que es, ah, uno de los deportes, o vamos a decir, prácticamente, de supervivencia, porque te puedes encontrar en una situación difícil, ah, sin pensarlo, y y y debes saber salir adelante con ¿verdad?, en una situación complicada. <laughs>
Ujú. Claro. Ujú. Correcto. Correcto, natación es algo que te primero, te trabaja todo el cuerpo, pulmones, ah, tu sistema, <clears throat> de todo tu cuerpo, te trabaja los músculos.
Sí. Sí, sí. Sí,